Mm, pues, mi papá, que en paz descanse, mi papá, este yo desde que tengo uso de razón, a mi papá le gustaba le gustaba mucho el barullo en la casa, y todos los sábados, por muchos años, había carne asada en la casa. Y él, fíjate que acá, en otras partes, porque yo he hablado con gente de otros estados, y ellos hacen, por ejemplo: "No, que agarramos el corte arrachera y lo marinamos, le echamos mucho, y lo dejamos ahí en la cacerola un una hora, y no sé". Espérate, espérate, espérate. Acá no ocupas tanto, hombre, no le aquí es tan sencillo, un buen corte de carne y salecita, no más, no ocupas nada más, obviamente hay que saberlas hacer.
Ajá. Sí. Exacto, sí, sí. <laughs> Claro. Qué gracioso que digas eso, porque de repente buscas recetas, ¿no? Y te dan estos marinados bien elaborados que hasta jugo de naranja contienen, cuando, dirías tú, un buen cortecito con un poquito de sal, tal vez un poquito de pimienta en las esquinas, en los gorditos y ya tienes.
Ándale, ándale, ahí. Y sobra, no ocu no ocupas más. Y justo eso, mi papá así me lo enseñó, este, un buen corte, mi hijito, lo echa a la parrilla, ya cuando empieza a tirar mas, o, menos sangrita, así que, ay, mira, en ese momento. Mira, y así luego tenía un estilo muy peculiar de echarlas, <sucks teeth> ni tanta sal tampoco, porque hay gente que parece que le echa una capa de sal así, no, mi papá nada, es ta ese ese ese pulso, ¿no? Ese punto medio, <whistles> echarle así la la la salecita, y ya. Y ya después la volteas, y, ta, ta, 2, 3 vueltas así, pa páz, y listo. E esa manera tan tradicional, en lo particular, yo lo sigo lo lo sigo manteniendo, y y, yo no yo yo no ando no ando metiendo que, eh, jugo de naranja, y que no sé qué, y que orégano, y pa, pa, pá, y después no hay 2, 3, horas no, no, no. Compadre, no se no se ocupa, más que buen corte, y buena, y gracias. Buen corte y buena mano. <giggles>
Sí. <laughs> Claro. Exacto. <giggles> Claro. <laughs> Eso nada más echarlo, ¿no? <giggles> 3 horas. Exacto, sí, que no se pase que no se pase demasiado y tampoco que la saques muy pronto, ¿no? Pero al gusto, supongo. Exacto.
Así es así es, déjar déjarle jugosita, pero también que esté cocidita, digo, como en un 3/4, por así decirlo.
Oye, y sácame de una duda. Para Navidad
Dime.

Oye, pero qué bonito, ¿no?, que no necesiten una fecha especial, o un cumpleaños, donde nada más, literalmente, pueden juntarse por una carnita asada, ¿no?, algo algo tan simple, que se puede convertir en esta parte. Porque hay todo un plan detrás de esto, ¿no?, entre la salsa, los postres, los platos, este, a dónde se van a juntar. O sea, toda esta parte, eh, pues, mantiene cierta conexión entre todos ustedes, ¿no?, y es muy especial ver esa parte, donde no necesitan una fecha especial, <giggles> donde nada más pueden decir, vamos a hacer la carnita asada, va, tú tráete esto, yo traigo esto y es sí.
No. Sí. Claro, claro. Totalmente. Y y y vamos a hacerlo. Sí, es es es parte de. Y por ejemplo, te puedo decir también, con con la familia de mi esposa, cuando vamos al pueblo, que están a 2 horas de aquí, donde donde vivo yo, y los visitamos. Eh, ahora que de manera religiosa, por así decirlo, ya como, a veces nos venimos los domingos, que pasamos el fin de semana. El cuñado y la cu y el concuño y la cuñada, no nos dejan ir, o sea, es carne asada, después de la carne asada, se van, eh. O sea, ya es ya es como es parte de. Si no hay carne asada, no te puedes ir.
Ajá. Okey. Ujú. <laughs> Claro. <chuckles> Exacto. No, sí, pero qué padre. O sea, de verdad es es superpadre que puedan compartir eso. Y todo por carnita. <chuckles>
Sí. Así es. Y y oye y entonces, la pregunta que tú me hiciste, pues que te conectas, sin duda esta e este platillo me conecta 100% con mis orígenes.
Sí. Sí, sí, sí, pues eres del norte, y en el norte se come carnita asada. <laughs> Y si no es asada, por cualquier cosa, va van a comer carnita asada, pero del horno. <laughs>
Así es, Y muy ru muy muy, rico. Así es, así es. Oye, pues muchas gracias por las preguntas, eh.
Ah, pues muchas gracias. <giggles> Igual, cuídate.